Betul, betul banget. Tahapan itu pasti ngubah rasa. Karena, menurutku mamaku ini masak sopnya dengan cinta ya Kak, jadi kayak niat gitu loh masaknya tuh memang. Bukan yang hanya sekedar, "Ya udah deh masak, yang penting dapet duit." Tuh enggak. Jadi benar-benar beliau ini masak sesuai dengan passion-nya dia, "Aku suka." Gitu.
Wah. Asyik. <chuckles> Iya iya. Iya iya. Mmm, dari hatinya ya jadi, eee, si es e rasa kasih sayang itu benar-benar nyampe ke sopnya gitu ya. Aduh, romantis banget sih. I iya kan sih <chuckles>
Betul sekali. <laughs> Benar Kak, benar banget. Aduh, jadi malu. <laughs>
Jadi rasanya tuh, apa ya, mencurahkan isi hatinya ke dalam satu mangkuk gitu. Jadi ibaratnya itu sop cinta, asyik. <laughs> Iya.
Hmm. Waduh, dalem sekali ya. Jadi, <chuckles> mungkin tuh orang-orang yang pada beli itu mungkin karena merasa seperti di masakan-masakan ibunya gitu mungkin ya, dimasakin sama ibunya sendiri, mungkin.
Bukan heeh. Ah. Betul betul. Mungkin dia eee, mereka tuh jadi jatuh cinta kepada apa sih, <laughs> mangkuk, eee, sup yang ibu kamu sajikan gitu ya. Mhm.
Itu, Kak. <laughs> Bisa jadi, Kak. Karena emang benar-benar yang dulu itu ada Kak. Jadi ceritanya, ada 1 pelanggan yang benar-benar setia banget sampai akhir hayatnya.
Apa tuh? Heeh. Wah, luar biasa, ini merinding banget nih dengarnya, gimana tuh? <chuckles> Heeh.
Wah. Waduh. <chuckles> Jadi, ada Kak, dulu itu awal mulanya, ada kakek-kakek itu kan, udah, ya udah cukup sepuh lah ya dibilang, udah cukup tua.
Mhm. Iya.
Waktu itu, pertama kali beliau dateng itu bingung, tanya, "Emang sop bebek itu enak ya, Mbak?"
Oh, sop bebek?
Karena ada Kak, kebetulan memang sop bebek ini juga salah satu yang jadi favorit juga Kak, ada 2, tapi aku sukanya ayam, aku nggak suka bebek.
Oh. Oh gitu. Oh ada 2. Mmm. Iya iya, paham.
Nah, beliau ini pesen, Kak. Penasaran gitu loh. Awalnya tuh nge-judge, kayak menghakimi gitu dia bilang kayak, "Pasti amis kalau bebek, Mbak." Kan biasa ya orang tua tuh kadang, mungkin seperti itu ya. Terus <chuckles> skeptis gitu. Iya. Benar banget. Akhirnya dicoba tuh Kak, beliau makan. Mulai saat itu Kak, setiap hari, selalu, jam 3:00 sore, jam 4:00 sore, beliau selalu datang jalan kaki buat makan di tempat, mamahku. Dan dia sekali makan bisa, ya 2 porsi lah Kak biasanya.
Mmm. Iya betul betul. <chuckles> Skeptis duluan, sebelum nyoba, gitu ya. Mhm. Mhm. Wah. Ibu, iya, heeh. Waduh, itu bukan pelanggan setia lagi, itu pelanggan eksklusif plus-plus gitu ya.
<laughs> Bisa dibilang gitu ya Kak, jadi benar-benar yang udah, nempel banget, ini kakek ini udah nempel banget gitu. Sampai ada momen di mana, kok kakek ini nggak keliatan. Udah beberapa hari.
Iya iya. Wah. Iya. Oh oh. Jadi kalian merasa kehilangan gitu ya, bet a

<clicks tongue> Jadi, dulu mamaku itu sekitar tahun berapa ya 2014 gitulah dua ribu empat belas sampai 2017 itu dulu jualan sop ayam Kak kebetulan, dan sop ayam ini tuh beda Kak sama sop ayam pada umumnya, gak tahu ya, tapi menurutku emang rasanya tuh nah ini Kak rasanya tuh ada 1 rasa yang emang, aku tuh gak bisa deskripsiin ya Kak gimana rasanya tapi emang ini tuh bener-bener ciri khas banget yang tidak pernah aku temuin bahkan di, sop sop yang memang bisa dibilang harganya cukup mahal ya di rumah makan rumah makan yang cukup oke itu rasanya beda Kak tetep mamaku nih, ada 1 rasa yang <chuckles> bener banget kayak ada 1 rasa yang bener-bener, aduh kalau makan itu lagi sekarang pun ya Kak aku bakal keinget ke-throwback ke masa itu balik lagi ke masa dulu lagi.
Wah lumayan lama ya. Wah. Waduh, bedanya apa? Oh. Mhm. Wah. Juaranya ya. <chuckles> Mhm. Mhm.
Gitu jadi bener-bener berkesan bangetlah.
Oh jadi, eee, pas, eee, kamu makan sop ayam ini kayak menarik diri kamu ke momen itu gitu ya? Wah, momennya kalau boleh tahu apa tuh? Eee, pas memang, eee, sedang apa gitu yang memang kamu ingat gitu?
Bener banget Kak bener sekali. Mhm. Jadi momen yang aku paling inget ya Kak waktu itu adalah sore-sore hujan, aku pulang sekolah waktu masih SMP pulang naik sepeda kehujanan Kak, bener-bener kehujanan basah habis itu masuk rumah, ganti baju mandi kan, makan sop ayam itu Kak sambil waktu itu aku nonton, jaman segitu tuh apa ya kalau nggak salah dulu tuh filmnya film Thailand dia tuh oh judulnya ini ATM: Er Rak Error.
Mhm. Wah. Iya iya betul. Waduh. Apa tuh? Iya. <laughs> Bentar bentar nontonnya ini Thailand kan? Eee, bukan di TV Indonesia kan? Gimana tuh? Oh <laughs> kirain, eee, apa ada channel Thailand tiba-tiba di TV Indonesia gitu.
Iya. Bukan. Bukan bukan. <scoffs> Nggak Kak aku pake laptop sih dulu nontonnya.
Enggak? Oh pakai laptop ya, oh oke oke baiklah lanjut lanjut ceritanya gimana tuh?
Streaming gitu iya. <laughs> Oke jadi sop ini tuh, emang apa ya udah menjadi ciri khasnya dari mamaku sampai-sampai dulu tuh Kak, waktu buka warung itu bener-bener yang beli itu udah bukan orang jalan kaki Kak bener-bener yang pada mobil-mobil Kak padahal kita jualan di rumah, Kak.
Mhm. Wah.

Enggak Kak, posisinya kan dia tuh tinggal sama anaknya, anaknya terus habis itu ada ada menantunya, sama cucunya 2 Kak, tapi kan posisinya kalau pagi juga mereka itu pada berangkat ya, ada yang nganter ke sekolah, ada yang belanja, mungkin kayak gitu. Nah kakek ini tuh lagi mandi sendiri karena kebetulan mau berangkat ke gereja pagi Kak.
Iya. Iya. Nah, iya paham. Mhm. Oh, ya ya ya paham paham. Jadinya, eee, apa, beliau ini ya, apa, kesusahan sendiri mungkin, kebetulan ya?
Tu Iya Kak, jadi waktu itu ditemukan memang sudah enggak ada Kak, di kamar mandi sudah meninggal.
Aduh, sedih banget.
Iya. <chuckles>
Iya, aduh gimana, apa sih, ah pastinya kaget ya, eee, apa, pelanggan ibaratnya setia bahkan termasuk spesial ya. Eee, sudah deket sama keluarga kamu bahkan sering apa memperhatikan, eee, adek-adek kamu juga gitu ya, eee, itu tiba-tiba ngilang ya, pasti ngerasa kehilangan lah ya.
Kasihan. Iya, bener. Bener. <chuckles> Iya, betul banget. Ya, walaupun tidak ada hubungan keluarga ya Kak, tapi emang rasanya, kaget banget gitu loh Kak, kok bisa gitu. Jadinya, ya, ya waktu itu apa ya, karena mungkin beliau tuh saking sukanya dengan sopnya mamaku tuh bener-bener yang sampai tiap hari Kak, bener-bener tidak pernah absen kecuali tutup ya.
Wah. Iya ya, betul betul. Mhm. Iya. <chuckles> Ya enggak mungkin dong kalau tutup di gedor-gedor ya. Waduh, luar biasa sekali.
<chuckles> Iya itu sih, itu keren banget salah satu pelanggan yang loyal banget.
Hmm, eee, sampai apa ada, sampai akhir hayatnya beliau masih apa, ibaratnya eee, nyempetin makan gitu ya mungkin karena, eee, meninggalnya bukan sakit dan itu, eee, termasuk yang tiba-tiba juga ya. Eee, ya itulah mungkin, eee, jadinya apa sih, sup buatan Ibu kamu tuh memang bisa dibilang legendaris juga ya. Luar biasa.
Betul. Bener. Iya, banget Kak. <chuckles> Iya, berkesan enggak hanya untuk aku, tapi juga ke orang-orang yang pernah mencicipi sih Kak.
Nah, iya betul-betul. Luar biasa sekali sih cerita kamu, dari semangkuk sup cinta ini. Sampai ada orang yang memang, eee, apa, terkenang dibawa meninggal gitu ya Allah, itu luar biasa banget bener-bener mengharukan gitu, ceritanya. Heeh.
Gitu. <chuckles> Waduh, waduh. Waduh, iya bener banget. <chuckles> Iya sih Kak, aku juga sedih kalau inget tuh rasanya.
Iya, aduh nanti cerita-cerita lagi ya, kalau ini, ada kesempatan. Makasih lho udah cerita-cerita yang ini, sangat luar biasa gitu.
<chuckles> Boleh. <chuckles> Boleh banget, sama-sama Kak. Hmm, seneng juga aku bisa sharing-sharing hal kayak gini ama Kakak. <chuckles>
Iya, sama-sama, sampai jumpa, iya.
Bye-bye Kak, sampai jumpa.

Bener sekali, ini aku spill-spill deh, aku kasih tahu nggak papalah, siapa tahu pengen coba nggak papa, santai, kayak sama siapa aja. <laughs>
Wah. Iya. Eh, nggak papa, nih? <chuckles> Kan ini apa sih, eee <chuckles> resep rahasia keluarga kamu, gitu. Emang nih? <chuckles>
Aman. <laughs> Ah. Aman, nggak papa kan ya, sesekalilah berbagi itu kan baik ya, Kak, ya. <laughs> Gitu.
Oh. Iya, betul sekali. Tan tapi, eee, tiap tangan tuh kalau masak memang apa agak berbeda sih hasilnya, kalau misalkan, eee, menunya atau bumbunya juga sama tapi kalau yang masaknya beda, biasanya sih kata orang-orang juga bakal beda rasanya, gitu kah sih?
Bener. Mmm, aku setuju sih, Kak, karena waktu itu pernah dicoba, waktu itu yang masak itu bukan mamaku sendiri karena posisinya waktu itu mamaku kan lagi ini ya, waktu itu kan masih era itu tuh, berarti beliau itu baru hamil, hamil adikku, heeh, beliau hamil, terus habis itu waktu itu kebetulan baru lahiran, Kak.
Mhm. Mhm. Nah, siapa tuh? Oh. Terus? Oh, ya ya, paham. Mhm.
Baru lahiran di rumah sakit, tapi kan posisi tetap harus buka ya, sopnya, ya.
Oh, iya, dagang ya, bukan buat di rumah ya. Ah, ya ya, gimana, tuh?
Benar, benar. Kebetulan pagi itu mama udah nyiapin, Kak, udah nyiapin berbagai macam perlengkapannya, maksudnya, udah siap lah gitu, tinggal masuk-masukin aja, tapi
Heeh. Oh, ya, si resepnya udah disiapin buat langsung masak, gitu, maksudnya? Oh, oke.
Heeh. Bener, bener banget. Nah, akhirnya udah masak itu kan, udah sebenarnya, kuah udah mateng, Kak, untuk kuahnya udah mateng. Nah, waktu diracik rasanya beda, Kak.
Iya.